OK, d'accord, oui, je comprends mieux. Est-ce qu'il y a p tu sais, peut-être un autre détail, heu, sensoriel qui te revient peut-être systématiquement lorsque tu penses à cet événement, à ce moment?
Mmh, non, c'est vraiment cette installation sous les étoiles et ça nous a tellement marqués que maintenant en fait mes parents ont ont ont s un camping-car également qu'on leur emprunte et à chaque fois qu'on part avec, on prend les chaises l heu, nos duvets et heu, où on s'arrête, on essaye de s'arrêter là où il fait le plus noir possible pour se juste regarder le ciel.
Mmh mh. D'accord. D'accord. Ah, est-ce que vous avez aussi, heu, du matériel pour, heu, regarder encore mieux les étoiles?
Non, pas du tout. C'est vraiment, tu sais, on se pose, on va juste regarder le ciel comme ça sans bouger. Et ça nous est même arrivé une fois où on a carrément installé un tapis par terre, heu, nos couettes, nos oreillers et on s'est allongés dans le sol pour regarder le ciel quoi.
D'accord. OK. Ah, trop bien. Trop bien. Et qu'est-ce que ça vous procure, heu, comme, heu, sensation, du bien-être, soulagement ou autre?
Je trouve que c'est très apaisant et puis, heu, je trouve que ça te remet un peu en place en disant, mais en fait tu es tout petit dans l'univers.
Mmh. Ah, oui, mmh.
Et heu, ça te fait quand même réf moi je trouve qu'à chaque fois, ça me fait bien réfléchir sur, heu: «Attention, te prends pas la tête sur certains problèmes. Regarde où tu es! Tu es toute petite, les étoiles là-haut, il y en a des milliers, plus de de plus grosses que toi». <chuckles>
Ah c'est vrai. Oui. Oui, donc tu médites aussi un petit peu par la même occasion, hein.
Ouais, c'est ça, et tu as raison, c'est c'est ça, c'est réfléchir et méditer un peu.
D'accord. Est-ce que, heu, avec ce magnifique, heu, du coup, paysage, hem, ou cette magnifique vue, est-ce qu'il y a également, heu, le chant des grillons ou autres autour?
Mmh, ça dépend en fait de là où on va. Je sais que ça nous est arrivé une fois où, heu, on était partis plus au s dans le sud de la France et oui, où là on avait vraiment les tous les insectes et les bruits, heu, de la nuit. Après, il y a des endroits où on se met, où, heu heu je sais qu'une fois, on était près d'une mare et ça c'était les crapauds qu'on avait et les grenouilles. Et puis, ouais, vraiment.
D'accord. Moui. Ah oui, d'accord. Et tu as pas eu peur? Enfin, ça a été? <laughs>
Non, en fait, on s'en fiche, on sait que c'est la nature, donc on s'en fiche.
Ah, OK. OK, ah, trop bien oui.
Mais tu vois, selon où tu c'est pas les mêmes bruits, heu, Si tu es plus côté forêt, tu vas entendre les les oiseaux no nocturnes, si tu es plus dans une plaine, ben, tu as pas grand-chose finalement.
Moui. Moui. Moui oui, oui, oui. Donc tu as vécu beaucoup de nuits étoilées comme ça, mais celle-là, pourquoi elle te marque plus particulièrement?
Et je pense que déjà c'était la 1re fois que je voyais un tru un ciel aussi lumineux en étoile du fait que tu il était vraiment n noir. Tu sais, t heu, moi j'habite en à côté de la ville, donc, on a toujours les parasites de la lumière des villes qui font que le ciel est toujours un peu orangé, tu vois? Et là, j'av il y avait pas ça. Le ciel où que tu regardais, on était vraiment au milieu de nulle part et heu, c'était vraiment noir, noir.
D'accord. Oui, oui. Oui.